Hast du mir, glaube ich, schon mal gesagt.
<snorts> äh, mhm.
Ja, ich, äh, brauche 'n bisschen, äh, Hilfe bitte bei 'ner schwierigen Situation, in der ich grad aktuell bin, ne? Ähm, ich versuche so meine Gewohnheiten anzupassen so. Ich bin so in 'ner Phase der Charakterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung, ne? Ich bin der Überzeugung, wenn man heute der selbe Tag ach, derselbe Tag der selbe Mensch wie gestern war, dann hat man irgendwas verkehrt gemacht, ne? Man sollte immer versuchen, irgendwas zumindest so 'n bisschen besser zu machen. Ähm, und, ähm, ich habe dasselbe Umfeld seit Jahrzehnten, also, die selben Freunde, die selbe Familie. <chuckles> Und, ähm, ne, das s hat sich nicht großartig geändert. Und ich merke aber, dass, ähm, ei dass mein Umfeld, m mich da drin nicht wirklich unterstützt. Ähm, was ich gar nicht möchte jetzt im Sinne von, okay, die mir zuarbeiten, das nicht. Aber ich meine, dass, ähm, das Umfeld so wie es besteht, ähm, mir in einigen Punkten nicht, äh mich nicht weiterbringt. Also, ich kann, ähm, diese Wandlung in dem Umfeld nur schwer vollziehen, weil, ähm, das Umfeld halt einfach, äh, f f hm, andere Dinge tut, ne? Dinge, die wir halt auch früher einfach getan haben. Und, ja, deswegen weiß ich nicht, wie ich's dennoch schaffe, meine Gewohnheiten, äh, zu ändern, ähm, ohne mein Umfeld zu än zu wechseln, aber vielleicht das Umfeld so 'n bisschen zu kontrollieren.
Mhm. <snorts> Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich verstehe schon. Äh, das ist natürlich umbe äh, das ist natürlich 'ne Sache, ähm du machst deine Entwicklung abhängig davon, was, äh, dein Umfeld im Prinzip, ähm, ja, macht oder nicht macht. Ähm, siehst du diese Situation, w w wenn ich das so sage, w wie denkst du darüber?
Unterbewusst ist das wird das sicherlich so sein, ne? Also, ähm, ich habe Freunde, die zum Beispiel aber nur 'n kurzes Beispiel: ich habe Freunde, die machen keinen Sport. Die haben die letzten 10 Jahre keinen Sport gemacht, aber ich gehe trotzdem zum Sport, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass würde ich als würde ich alles, ähm, davon abhängig machen und sagen: „Okay, alles stellt und f fällt und sch f steht und fällt damit, dass” so nicht, also, nicht und mit meinem Umfeld, da weiß ich schon, dass ich am Ende der einzige Verantwortliche für mein Handeln und für mein Tun bin. Nur ich merke ich glaube, das ist eher so 'n, wie so 'n stiller Schrei nach, ähm: „Ich will eigentlich nicht meine Freunde verlieren“, aber ich merke, dass Dinge, die ich, ähm vermehrt Dinge, die ich tue, die ich in mein Leben integriere, nicht mehr so resonieren mit dem, was mit den Interessen, die v viele, äh, aus meinem Umfeld haben. Und dann ist es ganz normal, weil Interessen be be beda bedarfen Zeit, ne? Und, ähm, wenn du deine Zeit halt woanders reinsteckst und jetzt beispielsweise nicht mehr permanent irgendwie auf Party bist mit mit den Jungs, dann seht ihr euch halt einfach irgendwie weniger, weil das war irgendwie so unter anderem 'n großes, äh großes Zeitfenster, das ihr gemeinsam verbracht habt. Und das ist, glaube ich, so 'n bisschen mehr, woher ich komme, wenn ich das jetzt so 'n bisschen durch denke.
Mhm. Hm. Hm. Mhm. Ah, okay. Ja. Mhm. Ja. Ja, verstehe ich total. Ja, das ist, äh das ist natürlich, ähm, Leben, wie es wie es, äh, mit der Zeit verläuft. Ich meine, ähm, also also, f Mensch wir Menschen spüren so was eigentlich meistens erst so richtig stark das 1. Mal, wenn, äh, dieser schlimme Zeitpunkt kommt, wo die Eltern versterben. Da ist dann auf einmal 'n ganz anderer, ach, Lebensabschnitt und auf einmal fühlt man sich allein und, ähm, alles ist alles ist erst mal richtig ne, man ist man ist ent entzaubert von der Welt, weil so wichtige Menschen, die man vielleicht über alles liebt, jedenfalls vielen geht das so ja, und wenn man jetzt diese diese Angst, sage ich mal, nicht so stark, äh, auf d auf einfach 'n Lebenswandel hat und das an das ist es ja, was du grade hast, deine dein Umfeld verändert sich, deine Lebensinteressen, äh, haben sich verändert, weiterentwickelt. Jetzt ist es so, dass soziale Kontakte vielleicht nicht mehr in den Alltag von dir oder in deinen Kosmos, nenne ich es mal, hundertprozentig hinein passen oder d'accord sind. Ähm, da ist natürlich jetzt auch so 'n bisschen mit drin: man kann auch irgendwo nicht alles haben, wenn du verstehst, was ich meine. Das klingt jetzt erst mal sehr hart, aber es kann auch beruhigend sein, weil manche Dinge du einfach nicht aktiv beeinflussen kannst. Du kannst auch nichts dafür und du machst auch nichts falsch. Hast du vielleicht mal versucht, in die Richtung zu denken?
Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, 'n sehr sehr guter Ansatz. Ich l lasse mir das grad so 'n bisschen durch den Kopf gehen, deine Worte. Ähm, ja, dieses, dass man nichts falsch macht, ne, es fühlt sich aber in im 1. Moment so an, weil man sich irgendwie so in der Situat in der Position fühlt, als würde man als würde man aktiv daran arbeiten, hm, seine Freunde nicht zu hintergehen, man tut ja nichts Schlimmes, aber so sich so von seinen Freunden zu distanzieren. Dabei ist das ja nicht mal die Absicht. Also, die Motivation dahinter ist nicht, ne, sich zu distanzieren, aber man merkt, dass das, was man jetzt neu für sich entschieden hat zu tun, dazu führt, dass irgendwie m mehr Distanz entsteht. Und dann fühlt man sich auch 'n bisschen schuldig, weil man halt nicht aktiv, m objektiv gesehen an der Freundschaft arbeitet irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeden Tag auf Party gehen mit Freunden, ähm, an 'ner Freundschaft arbeiten aktiv ist, aber das fühlt sich zumindest so an, weil man verbringt aktiv ja Zeit und das, ne, fühlt sich dann so an, als würde man da wirklich aktiv auch an der Freundschaft arbeiten. Aber ja, diesen Blick-Shift, ähm, den du grad da so angesprochen hast, ne, dass man so 'n bisschen dass die Perspektive vielleicht ändere und das, äh, aus 'nem anderen Blickwinkel verstehe das Ganze. Das ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall gut. Beruhigt auch so grad so 'n bisschen mein Gehirn.
Mhm. Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Nein. Das ist sehr schön zu hören, das freut mich erst mal. Das ist schon 'n kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ähm, was mir auch noch dazu fällt, ist natürlich das Thema Beziehung an sich. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich von seiner Freundin trennt oder von seinem Freund, ganz egal, ist nicht wichtig, ähm, da ist es dann eben so, dass du ja im einer gewissen Maße oft die Beziehung vermisst, wie sie war, das Gefühl, als es funktioniert hat und nicht die Person an sich. Und wenn du das mal in einer Light-Version auf deine jetzige Situation überträgst dann könnte es ja auch sein, dass auf deinem neuen Lebensweg vielleicht auch neue Menschen dazu kommen und, äh, du vielleicht dieses Gefühl, ähm, in ganz anderer Form, wie du es vorher noch nicht kanntest vielleicht sogar besser, äh, auf dich zukommt. Wenn du jetzt aber immer dem hinterherrennst, was dann vielleicht auch deine Lebenswandlung, äh, blockieren könnte, was vielleicht e eher negativ zu sehen ist, dann könntest du, äh, im Prinzip dadurch, dass du dem alten Gefühl hinterherläufst, sage ich mal, vorsichtig, äh, dich selbst blockieren, deine Entwicklung blockieren und gar nicht mehr weiterkommen und du würdest auf der Stelle treten. Und wenn dann andere Personen sich weiterentwickeln, dann läufst äh, bist du hinterhergelaufen und, ähm, ja, hast gar nichts zum Schluss und du bist dir selbst nicht treu geblieben. Genau, da hast du dich selbst quasi abgehängt, sehr schön gesagt und du wirst würdest wirst dich wundern, wie vielen Menschen das pas passiert tagtäglich.
<snorts> W wurdest aber abgehängt. <chuckles> Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, der ist auf jeden Fall, ähm, das ist, das klingt sinnvoll, klingt sinnig, ab absolut, ne? Da will ich gar nicht g gar nicht gegen reden. Nur, ähm, du hattest schon gesagt, ne, es ist sehr halt auch sehr emotional. Das heißt Emotionen, ne, die fühlt man irgendwie und alle Emotionen sind für einen selber erst mal valide. Ich glaube, ähm, man fragt sich vielleicht manchmal: „Warum fühle ich das?“ Aber man fragt sich jetzt nicht: „Ist das richtig, dass ich das fühle?“ Ich glaube, das fragt sich niemand, weil man halt einfach in dem Moment die Emotion halt nun mal hat. Ja, ähm, ich hatte nur, ne, noch mal vielleicht 'n bisschen Kontext, mich irgendwann dazu entschieden, einfach mein Freundeskreis ich habe gemerkt: „Okay, ich habe dieselben Freunde seit, weiß ich nicht, 20 15, 20 Jahren. So, das ist cool so.“ Äh, manche sind dazugekommen, manche sind weggegangen, aber es gibt so 'n harten Kern, der irgendwie immer geblieben ist, auf den man sich fest verlassen kann, äh, von dem man ein Teil ist und auch ein Teil bleiben möchte eigentlich, ne, also, gibt's jetzt keinen Grund, dass ich sage: „Okay, auch, äh“ jetzt, dass man sagt: „Okay, vielleicht gehen die Interessen auch manchmal auch nur temporär auseinander.“ Das gab's auch schon mal, ne, dass einer mal vielleicht 'n 1/2 Jahr irgendwie weil er mal <chuckles> da sich irgendwie, äh anderweitig, ähm, mehr Zeit investiert hat, weil Freundin oder so was, ne, da viel weniger mit mit mit genau, mit dem Kern unterwegs war und man das natürlich nicht jetzt nicht unbedingt gutgeheißen hat, aber am Ende hat man ihn trotzdem wieder au w willkommen geheißen. Also, es ist jetzt nicht so, dass, ähm, ich nicht weiß, dass so was auch nur temporär sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Kennt man. <snorts> Ja. A aber genau da kannst ja ansetzen. Genau da. Das ist ja genau der Ansatzpunkt. Da sagst du: „Guck mal, die sind, äh äh, der hat sich mal verloren, hat sich hat was ausprobiert, hat 'ne neue Freundin bekommen und man hat ihn wieder willkommen geheißen im im Bro-Club“, sage ich mal. Und, äh, das ist dann eben so, dass du natürlich hundertprozentig, äh, ähm, dann selbst auch wieder aufgenommen wirst. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum's bei dir anders sein sollte. Vielleicht ist es ja auch so, äh, wenn du das mal ansprichst, äh, in deinem Freundeskreis: „Hey, ich habe das Gefühl, wir entfremden uns 'n bisschen voneinander. Ich, ähm, ähm, vermisse die alte Zeit, aber ich weiß auch, dass ich jetzt, ähm, meinen Weg weitergehen muss, aber ich habe 'n bisschen Angst, dass die Freundschaft darunter leidet.“ Vielleicht empfinden andere genauso und kann man durch so 'n Gespräch das Band sogar noch stärker schmieden und hat dann hinterher vielleicht sogar, ähm, äh, Ängste und Sorgen, die man teilt, ne? So kann ja auch sein, dass es anderen genauso geht aus deiner Gruppe.
Genau. J ja doch wahr das ist wohl wahr. Das stimmt, das stimmt. Ja, ansprechen auf jeden Fall wäre auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht kann man ja auch den einen oder anderen dazu beeindrucken oder zu überzeugen, auch 'n bisschen was an seinen Gewohnheiten zu machen. Und das ist ja auch nicht immer Tod oder Gladiole. Also, es heißt jetzt nicht nur, dass man gar nicht mehr mit denen a auf Party gehen kann oder so, ne? So vielleicht einfach 'n bisschen kürzer treten, ähm, aber trotzdem weiterhin Zeit miteinander verbringen. Vielleicht kommen die dann mal ab und zu dazu, zu dem, was du jetzt irgendwie neu, ähm, für dich entdeckt hast. <sniffs> Und ich glaube, daran kann man generell auch einfach als Freundesgruppe wachsen so man wichtig ist nur, dass man niemandem was aufdrückt. Das ist wichtig und, äh, ich glaube, dann sonst ansonsten klappt das. Danke auf jeden Fall für dein offenes Ohr. Ähm, ich hoffe, ich kann mich da noch mal an dich wenden, wenn ich was brauchen sollte. Es hat gut getan, darüber zu sprechen, ne, deine Perspektive zu hören, deine Meinung. Und, ja, ich bin dir sehr dankbar dafür auf jeden Fall.
Mhm. Hm, genau. Mhm. Mhm. Natürlich. Ja. Ja. Ja. Ja, äh, das war auf jeden Fall 'n sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich, äh, fand's auch gut. Ich glaube, du wirst das auf jeden Fall hinkriegen. Mach's gut.
Danke mein Bester. Bis dann.
Jo.